2 dil arasında geçiş yapmak günlük hayatını nasıl etkiliyor? Birazcık bahsedebilir misin?
Tabii, bahsedebilirim. Ben, aslında 3 dil arasında geçiş yapıyorum. Çünkü ailemle Türkçe konuşuyorum. İş hayatımda ve okulumda İngilizce konuşuyorum ama erkek arkadaşımla da Fransızca konuşuyorum. Bu noktada, eee, 3 dilde dönmek bana, böyle, eee, kendi içinde git gel yapmak, yani, çok fazla, eee, böyle, bazı kelimeleri unutmama yol açıyor. Yani, belli bir noktada mesela Türkçe konuşurken İngilizce kelimeler kullanıyorum. İngilizce konuşurken Fransızca kelime kullanıyorum. Fransızca konuşurken bir şeyin Fransızcası aklıma gelmiyor, İngilizcesini, böyle, daha aksanlı söylüyorum. Çünkü bazen <chuckles> tutabiliyor böyle şeyler. Eee, tutmadığı da oluyor tabii. Yani, aslında gerçekten zor bir şey ve kafamı çok karıştırıyor günün sonunda ve çok da yoruyor bence.
Hı hı. Hımm. Hı, tabii ki. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı, tabii, tabii. Yani, dediğin gibi, böyle, birçok dili aktif olarak sürekli kullanmak, eee, dediğin gibi yorucu da bir şey ve, eee, bahsettiğin sorunlara da yol açabiliyor. Böyle, kelime unutma, bazen, iii, konuşmakta zorlanma vs. gibi. Eee, peki, böyle, kendini en rahat hissettiğin dil bu 3'ü arasında hangisi? Ana dilin mesela ana dili olmayabiliyor çünkü bazı insanların.
Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Aynen. Yo, benim ana dilim ya, direkt ana dilim Türkçe. Hani, Türkçe benim en rahat hissettiğim, böyle, çok, eee, şakamatik olduğum, şakalar yaptığım, işte, daha komik, daha, iii, eğlenceli biri olduğum bir dil bence. Hatta, işte, hep erkek arkadaşıma da şey diyorum: "Sen, benim Türkiye Türkçedeki hâlimi bilsen var ya." falan diyorum, "Böyle, delirirsin, yani, işte, müthiş!" falan diyorum. E, o da, böyle, gülüyor tabii böyle şeylere. Hani, diyor ki "Tabii ki." diyor, "Senin ana dilin, yani, sonuçta Fransızca da benim ana dilim." falan gibi, böyle. İngilizcede mesela onu fark ediyorum. Bazen, böyle, çeviri olan espriler o kadar komik olmuyor ya da aynı mizaca sahip olmuyorsun farklı ülkelerden, eee, insanlarla konuştuğunda. Tamam, ortak dil İngilizce ya da her neyse, Fransızca. Çok saçma şakaları var, yani, mesela bana göre saçma tabii ki. Hani, burada şey var, sana onu paylaşayım. İşte, Fransızlar hep şey diyorlar. Bir şey böyle, eee, kötü olduğunda ya da, işte, çok kö komik olmadığında falan hep şey diyorlar, "Alman gibisin. Alman gibi espri yapıyorsun." ya da, işte, eee, "Almanlar gibisin." falan gibi, böyle. Bu bana çok garip geliyor, mesela. Biri, böyle, esprimi anlamadığında, erkek arkadaşım mesela bunu çok yapar, esprimi anlamadığında hep şey diyor: "Sen biraz daha Almanlaşıyorsun her gün." falan gibi. İlk duyduğumda şey demiştim böyle, "Ne demek ya bu?" Hani, ben daha Fransızlaşamadım ki nasıl Almanlaşayım falan gibi. Böyle bir şey düşünmüştüm kafamda. Böyle garip şeyleri var, yani, kültürlerin, eee, farklı ülkelerin, farklı kültürlerin kendi içinde barındırdığı, eee, alışması zor şeyler var. Bu da bence, eee, mizah da bunlardan biri gibi, benim için en azından.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. H <chuckles> Hı hı. Hı, tabii ki. Tabii. Hı hı. Doğru. <chuckles> Hıı, anladım. <chuckles> <chuckles> Anladım. Hı hı. <chuckles> Hıı. Hı, kesinlikle. Tabii ki. Dediğin gibi, yani, ana dilde mizah yapmak, eee, o kültürel altyapıya da zaten doğuştan belki sahip olmak dol da daha kolay kılıyor ana dilde o, eee, espri yap şaka yapma yeteneğini. Emm, peki, şeyi merak ettim; şimdi bazı insanlar, iii, böyle, farklı diller konuşuyorken aslında içlerinde, iii, konuş konuştukları dile göre farklı bir karaktere dönüşüyorlar. Emm, sende de bu var mı? Mesela İngilizce konuşurken biraz daha farklı, Fransızca konuşurken biraz daha farklı bir karaktere dönüşüyor musun Türkçeye nazaran?
Evet. Aynen. Kesinlikle. Ha ha. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. H a hatta hatta her arkadaşım şey diyor: "Sen, işte, yanımızda" Normalde arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla falan İngilizce konuşuyorum. Arada bir biri beni arıyor mesela annem falan, hani, ya da arkadaşlarım oluyor genelde, annem değil de. Aradığında hemen, işte, böyle, "Alo, merhaba." falan diye, böyle, sesim, tonum değişiyor. Daha böyle, hani hep şey diyorlar: "Sanki daha, böyle, kaba konuşuyorsun gibi geliyor kulağa." Aslında tam tersi. Daha semi samimi ve, böyle, işte, o şey diyorlar ya, Z kuşağı konuşma tarzı. Kelimeler kısa, işte, böyle, çok lay lay lom konuşmalar falan. Öyle şeyler olduğu için oluyor. Fransızca da, eee, daha kendimi çözemedim. Çünkü Fransızca tamam, dil yetkinliğim var. Her şeyi çok iyi anlıyorum ve çok iyi de konuşma seviyem var ama günün sonunda, eee, kendimi çok yansıtabildiğimi düşünmüyorum. Biraz daha arka plandayım Fransızca konuşurken. İngilizce konuşurken de daha sakin, böyle, işte, daha ılımlı biriyim. Mesela Türkçede öyle değil. Türkçede biraz daha kavgacı o tonum vardır, hani, her şeye çekilebilir bir yerdeyimdir. Ama diğer dillerde kendimi böyle tanımlıyorum en azından, hani, ben. Dışarıdan tabii farklı düşünüyor olabilir insanlar.
Evet. Hı hı. Hımm. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Anladım. Tamam. Hı hı. Anladım. <chuckles> Hı hı. Tabii, mutlaka. Yani, insanların bakış açısı değişiyordur. Eee, tabii senin de bunu fark ediyor olman, yani, başka bir insana, başka bir insana değil de daha farklı bir karaktere en azından bürünüyor olman dilde, eee, gerçekten bu dilin aslında ne kadar enteresan bir şey olduğunu da, kayık beyninin ne kadar garip çalıştığını da gösteriyor. Emm, peki, iii, bu diller arasındaki geçiş yaparken ve aynı şekilde aslında karakterler arasında da geçişi yaparken, böyle, kimliğinde bir, böyle, bölünme mi hissediyorsun yoksa bu biraz daha seni, iii, zengin mi hissettiriyor?
İllaki. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Ya, bir dönem ilk öğrendiğimde çok zengin hissettiriyor, mesela. "O! inanılmaz donanımlıyım, 3 dil biliyorum." falan. İşte, Fransızca bilince de biraz, böyle, işte, Felemenkçe'yi de anlayabiliyorsun. İspanyolca da yakın oluyor, hani, bazı, eee, kelimelerden falan anlaşmak kolay oluyor. Almanca da öyle oluyor bazen, bazı yerlerde, tam olarak anlamasan da. E, işte, böyle, çok zengin, işte, çünkü bizde hep şey var ya benim ailemde ilk İngilizce bilen insan abim ve bendik. Ondan sonra e, ikimiz de, işte, yurt dışına göç ettik, 1'er dil daha öğrendik falan. Ailede inanılmaz bir yerdeyiz, yani, şu an, hani. Onun verdiği de bir şey vardı, hani, böyle, o yükseliş, o yüksek mertebede hissetme. Ama sonrasında benim için de kendim, ııı, bir karmaşaya da sebep oldu. Yani, çünkü mesela, şu an, eee, hangi dilde kendimi en çok yansıtabildiğimi sorsalar yine Türkçe derim. Ama günümün çok az bir kısmında Türkçe konuşuyorum. Sadece ailemle ve arkadaşlarımla konuştuğumda bu da, hani, günlük 1 saate falan tekabül ediyor. Yok gibi bir şey. Çok büyük çoğunluğunda İngilizce konuşuyorum. Eee, e, bunun yanı sıra da bir geriye kalan bir çoğunluğunda Fransızca konuşuyorum. E, bu noktada şey ayrımına sürüklüyor, yani, beni; ya, bu kadar dil biliyorum ama bilirken de biraz benliğimi kaybediyorum hissi olmuyor desem, yalan olur. Oluyor yani. Çünkü, hani, o kendimi ifade, iii, Türkçedeki gibi ifade edemiyorum ya da Türkçede bazı kelimeler var mesela, işte, "Kolay gelsin." gibi. Yok böyle bir şey Fransızcada. İngilizcede de yok. Öyle cuk oturan bir kelime yok, yani, hani. "Görüşürüz." gibi bir şey değil bu. O yüzden onun eksikliğini çok yaşarım. Eee, hani, şey diyorum, bunun yerine kullanılabilecek bir şey yok, yani. O yüzden bu tarz şeyler olduğu için bence benliğimi o kadar da iyi ifade edebildiğimi düşünmüyorum, yani. Türkçe konuştuğumda daha iyi ifade ettiğim için şey diyorum, "Keşke her arkadaşım Türkçe bilse de onunla Türkçe konuşabilsem." falan gibi. Böyle bencilce bir yerden düşündüğümde olmuyor değil, yani.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hımm. Doğru. Hı hı. <chuckles> Anladım. <giggles> Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. Aynen öyle. <chuckles> Doğru. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, böyle, ilk tabii, o dili ve yeni dilleri ve yeni kültürleri aslında öğrenmeye başladığın zaman dediğin gibi daha böyle zengin hissediyor insan. Eee, daha çok, iii, biraz daha, eee, nasıl diyeyim, o bir şeyleri o vermey eee, öğrenmeyi öğrenmenin getirdiği, iii, şeyle beraber, zevkle beraber tabii öz güven artışı da yaşıyor insan. Emm, peki, iii, şeyden de bahsettin, böyle, kendini ifade etmekten, tabii Türkçe kadar ifade edemediğin için yabancılaştığından da bahsettin kendini. İii, bir de konuşmanın en başında bazen hatta belli dillerden belli şeyleri unuttuğundan da bahsettin. Bu sence, böyle, beynin açısından, beynin fonksiyonları açısından iyi bir şey mi yoksa, böyle, ekstra bir yorgunluk, konsantrasyon sorunu vs. mi getiriyor?
Hı hı. Tabii, tabii. Bir öz güven var ya. Aynen. Hı hı. Evet. Evet, evet. Hıı. Ya, bence ikisi de çünkü bazen mesela, böyle, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, işte, beynimi daha fazla çalıştırıyormuşum hissi veriyor. Sıfır bilimsel bir yanı var tabii bunun, hani, kendi düşünmem tamamen ama bunun yanı sıra da o günlük yorgunluk olduğu için çok yorulduğumu da hissediyorum, yani. Bazen, işte, şey yapıyorum, işte, hem İngilizce hem Fransızca bilen çift dilli arkadaşlarım var. İngilizce konuşurken mesela Fransızcası aklıma geliyor, söylüyorum. <chuckles> Diyorum ki: "Arkadaşlar, ben bunun İngilizcesini unuttum" falan diyorum ya, böyle. Türkçede de oluyor. Türkçeye zaten biz, böyle, işte, genç nesil olarak İngilizce karıştırmaya çok alıştık. Çok kötü bir şey, yani. Bazen e çok o kadar, böyle, eee, uygun Türkçe konuşamıyorum, zorlanıyorum. Arkadaşlarım hatta şey diyor: "Sen artık yurt dışına gittin, tam, böyle, gurbetçi modundasın. Hani, Türkçeyi de unutuyorsun işte, artık bize Fransızca bir şeyler söylüyorsun. Yapma!" falan diyorlar böyle. E, tabii o zaman gülüp geçiyoruz ama bu hayatın gerçeği. Çünkü bu kadar çok kelime, işte, bu kadar çok cümle yapısı, bu kadar çok şey bilince, insan bir noktada ister istemez kayıyor, yani. İster istemez. Yani, ben artık bilinç dışı yaptığım bir şey bu ama hâlâ daha, işte, anneme falan da yaptığımda şey diyorum: "Ya, neydi ya Türkçesi?" falan diyorum. Annem şey diyor: "Sen biraz kitap mı okusan, ne yapsan? Oralara gittin, orada bir Türkçe kitap gönderelim biz sana, sen bunları oku! Dilini unutma! İnsan kendi dilini nasıl unutur?!" falan diye böyle komik bir yerden de yaklaştığı oluyor yani.
Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Hı, tabii. <chuckles> Ha ha. Hı, tabii ki. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. <chuckles> Hımm. <chuckles> Tabii, yani, dediğin gibi bu, ııı, yorucu bir şey, gerçekten, bazen. Eee, günlük yorgunlukla beraber daha da yorgunluk üstüne bindiriyor, eee, ama dediğin gibi, yani, hayat şartları, sonuçta, ııı, çok fazla ana dilini konuşamadığın için oradan da bir şeyler kaybetmek çok normal. Emm, şeyi merak ettim, kimi insan, iii, düşünme dilini de değiştiriyor yeni diller öğrendikçe. Senin düşünme dilin hangisi? Böyle, 3 dil arasında gidip geliyor musun yoksa sadece Türkçe mi?
Yorucu bir süreç, evet. Kesinlikle. Aşırı. Hıı. Valla ben sadece Türkçe düşünüyorum, ya. Kimisi de şey, diyor: "Ben rüyalarımı da işte, İngilizce görüyorum." Yok vallahi öyle bir şey yok. Ben her şeyi çatır çatır Türkçe görüyorum. Türkçe düşünürüm. Ya, konuşurken bazı şeyler otomatikleşiyor ama düşüncelerimde, mesela, hâlâ, işte, Fransızca bir şey söyleyeceğim, atıyorum. Önce Türkçesini düşünürüm. Yani, hep o bende hiç değişen bir şey olmadı. İngilizcede de hep hocalarımız öyle derdi: "İngilizce düşünün," falan filan. Ya, İngil İngiltere'de, Amerika'da doğmadığın sürece o bilinç, bence, %100 hiçbir zaman oluşamıyor. Ya da annen babandan biri, işte, yarı İngiliz yarı Amerikalı, falan, değilse. Çünkü o sistemde büyümüyorsun ve dil cümle yapısı çok farklı. Özellikle Fransızca ile İngilizce birbirinden çok farklı. Ya, öğrenirken kılı kırk yardık. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir cümle yapısını oturtmak mümkün değil. Eee, Türkçeyle de karşılaştırınca hiçbiri birbirine benzemiyor. O noktada, hani, şey, düşünüyorum ben. Biraz da öyle bir şey mümkün değil gibi. Ya bana çok realistik bir yerden gelmiyor. Ha, başaranı da tebrik ederim. Helal olsun. Ben henüz yapamadım. Yani, eee, bundan sonra da sanmıyorum ki yapabileceğim bir şey olsun. Hâlâ daha öğrenmek istediğim diller var ama bakalım, kısmet, yani. Çok da bilebileceğim biş bir yerden, ııı, gelmedi, açıkçası, yani, ama Türkçedir, ya. Hani, ana dilimdir.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hıı. Tabii. Doğru. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hıı. Tabii. <chuckles> Hı hı. Imm, tabii, yani, dediğin gibi ana dilde düşünmek daha kolay ve, eee, o belki yabancı dilde düşünme şeyini oturtmak için ya çok fazla, gerçekten, eee, çocukluktan beri maruz kalmış olmak gerekiyor, eee, yabancı dile, iii, ya da başka bir yolu var mı, gerçekten, iii, düşünmek lazım. İii, belki daha farklı bir disiplinle olabilir. Emm, peki
Maruz kalmak lazım. Evet. Evet, evet. A, güzel bir şey oldu! Ben bunu düşüneceğim kesinlikle, yani. <chuckles>
hıı, <chuckles> Emm, şeyde, nasıl hissediyorsun? Şimdi, 3 farklı dil iii, bazı diller bazı şey bazı duyguları daha iyi ifade ediyor. İşte, atıyorum, Türkçede, eee, siniri ifade etmek daha kolay çünkü aslında çok zengin bir küfür yelpazesi var mesela. Emm <chuckles> emm, o yüzden, hani, bazı dillerde bazı duyguları daha iyi hissettiğin eee, aktardığını düşünüyor musun? Mesela, işte klişe olacak ama Fransızca aşkın dilidir vs. derler ya, eee <chuckles>
Evet. Evet. Kesinlikle. Öyle bu arada. Gerçekten, yani, eee, Fransızcada kesinlik şimdi, erkek arkadaşım Fransız olduğu için bunu dibine kadar hissettiğim ve yaşadım a çünkü, eee, böyle konuştukça şey, diyorsun, "Konuş, sen sabaha kadar konuş bize böyle, tamam mı?" Kulağa çok hoş g çünkü o kelimeleri Türkçeye çevirince mesela, benim bir, eee, Türk kız arkadaşımın da Fransız sevgilisi var. Ama ikisi İngilizce anlaşıyorlar. İşte, bana da bazen, şey, diyor. Ya, öğrenmeye çalışıyor. Tekstlerini falan atıyor yani mesajlarını atıyor. Diyor ki: "Ya, işte, ne diyor burada, hani, ne anlatıyor?" falan. Türkçeye çeviriyorum, şey diyor, "Iyy, ne biçim şey yazmış ya, çok kötü." falan diyor, böyle. <laughs> Ben de diyorum ki: "Onu ondan duyduğunda, o duyguyu yaşadığında kulağa, gerçekten, böyle, hani, kötü bir yerden gelmiyor." Kesinlikle, bence sevgimi en güzel Fransızcada yansıtıyorum. Sinirimi ve neşemi en güzel Türkçede yansıtıyorum. İngilizcede de bence, böyle, daha ılımlı, böyle, hanım hanımcık biriyim. Böyle, her yere çekilebilecek biriyim. Hani, böyle, her plana uyacak biriyim ya. "Şu olur mu?" "Olur." Tabii, işte mesela, iş dilinde bana her işi yaptırabilirler İngilizceyle rica minnet. "Şunu yapar mısın?" "Tabii, yaparım." falan gibi biri oluyorum yani.
Ha ha. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı, evet. <chuckles> Hı, doğru. Çok iyi. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Anladım. Emm, peki, şimdi, tamam, eee, Fransızcada aslında daha, böyle, eee, romantik duyguların daha iyi aktarılmasının sebebini güzel anlattın ama, emm, diğerlerini de merak ettim birazcık. Eee, mesela Türkçede neden neşeni ve, eee, sinirini daha rahat aktarabiliyorsun? İngilizcede belki, iii, hangi yapı seni daha böyle ılımlı bir insana dönüştürüyor? İii, onlardan da bahsedersen aslında sevinirim.
He he. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, tabii şöyle, senin de dediğin gibi, Türkçede çok büyük bir küfür yelpazemiz var. Ben hâlâ sinirlendiğimde bir şeylere mesela Türkçe küfür ederim. Nerede olduğum fark etmez, yani. Eee, bir de neşem de bence şey, daha şen şakrak ve komik biri olabiliyorum. Daha espri yapabiliyorum. İşte, mesela internette gördüğümüz içerikler, arkadaşlarımın da Türkçe, benim de Türkçe, böyle bütün o şakalara, kısa videolara hâkimiz. O replikleri söylüyoruz falan. Kakara kikiri böyle gülüyoruz, eğleniyoruz. Bence o yüzden daha neşeliyim Türkçede. Hani daha da komiğim. E, bunun yanı sıra İngilizcede de bence bu İngilizce sadece iş ve, böyle, okul daha, böyle, işte, ya akademide ya da daha, eee, ciddi bir platformda İngilizce kullandığım için ciddi bir ortamda diyeyim. Bu noktada onu daha, böyle, eee, formal bir yerden almışım. Orada daha, böyle, nazik, daha, böyle, işte, ılımlı biriyim, daha böyle işi profesyonel biriyim, hani. Biri bir şey dediğinde, "Tamam, yaparım." falan. Hani, uydururum, yardım etmeye çalışırım gibi böyle daha ılımlı bir yerden yaklaşıyorum. Bence bu bende böyle oturmuş çünkü genelde hep İngilizceyi kullandığım günden itibaren ya okulda ya da iş yerinde kullandım. Bence onun böyle bir, eee, artık dezavantaj mı avantaj mı bilmiyorum ama <chuckles> ortasında bence biraz. Eee, bu şekilde kullanıyorum İngilizceyi.
Hı hı. Imm, tabii. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. I hı, doğru. Hı hı. <chuckles> I hı, evet. <chuckles> Güzel. Yani, iii, aslında sebepleri de, iii, bariz. Birazcık da tabii senin hayatının nasıl geliştiğiyle alakalı. Eee, yani mesela o romantik duyguları çok fazla İngilizce üzerinde yaşasaydın belki aslında İngilizceye olan bakışın da farklı olacaktı. Çü yani hayat da tabii birazcık itiyor, eee, insanı farklı şekilde düşünmeye. Emm, çok teşekkürler. Aslında çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok da, eee, enteresan şeyler öğrenmiş oldum. İii, çok sağ ol.
Evet. Tabii, tabii. Belki de, belki de. Mutlaka. Benim için de. <chuckles> Ne güzel, ne mutlu bana! Rica ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Sana da böyle anlatınca tekrardan bir 3 dil arasında yaşadığım karmaşa, böyle, gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Çok keyifli oldu, çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Hoşça kal.
<chuckles> Hoşça kal, görüşmek üzere.
Görüşürüz.